え、仕事で働いてたら、ストレス溜まっていくと思うんですけど、そういった仕事でのストレスどうやって対策されてますか？
はい。 そうですね。えっと、私の場合はその、あの、お昼寝をして、あの、はい、あの、切り替えをするようにしてますね。
おお、はい。 え、それは昼食の後ってことですか？
そうですね、あの、お昼休みの、その、昼食の後に、あの、お昼寝をするようにしてます。
え、だいたい何分ぐらいなんすか？
えっと、そうですね、えっと、15分からにじゅっぷんぐらいですね。はい、やるようにしています。
ああああああああ。あ、それは、やっぱり、そんぐらいの時間がちょうどいい、なんか、そこまで、なんか、しっかり眠りにも入らないしみたいな感じなんすか？
そうですね、あの、そのくらいが本当に、あの、おっしゃる通りちょうど良くて、で、結構、その、午前中にガーってその力を入れて、あの、はい、作業をする、仕事をするっていうことが多いので、はい、で、そこに対しての、ま、あの、リフレッシュみたいなところも、あの、兼ねてますね。
うーん。 おお。 うんうん。 はあ。え、何がきっかけで、その、昼寝してみようってなったんですか？
あ、そうですね、あの、ま、ちょっと、あの、仕事、また別部署にいた時の話になるんですけども、あの、その部署結構、その、ま、業務が多忙なこともあって、で、あの、まあ、あの、午前中から、えっと、午後にかけてずっと、もう、あの、ガンガンに仕事を進めていくような
うん、うん、はい。 はい。 ああ、そういう感じだったんですね。
はい、部署だったんですね。で、そうしますと、あの、ま、ずっと、その、なんでしょうね、えっと、仕事が仕事をしてないといけないので、なかなか、その、体力が続かなかったりだとか、はい。あとは、その、ちょっと、ま、疲れてきてしまって、ちょっと、体調不良というか、頭痛みたいなところ、はい。
はい。 うん。 ああ。 うん。あ、あそこまで行ったんすね。
そうなんですよ。あの、みたいなところまで出てきてしまってて、はい。で、なんか、その、何でしょうね、ま、あの、お昼時間に、なんか、どうにか、その、この疲れを、あの、抜くことが、はい、できないかとか、はい、あとは、ちょっと、あの、やっぱ、その、業務量が多いっていうことで、ストレスも結構かかってるなっていうところが、はい、あったので、そちょっと、あの、何でしょうね、改善できる方法はないかなっていう風に探していた時に、はい、あの、このお昼寝にたどり着きましたね。
はい。 うーん、なるほど。はい。 ま、そうっすよね。 うんうん。 ああ、はい。 ええ！え、それは誰かから聞いたわけでもなく、自分で、なんか、パッと、あ、そういえばお昼寝できるじゃんって気づいた感じなんすか？
なんか、そうですね、あの、多分、なんか、雑誌か、まあ、そういう、その、ウェブの記事か、とか、なんか、何かのメソッドみたいなもので見たような気がしてます。
はい。 おお、ふん。 うんうんうんうん。え、具体的にはどうやって、ね、それこそ会社でお昼寝するってどうどこでどうやってやるのかってすごく気になるんですけど、どうされてるんすか？
<laughs> あ、そうですね。あの、ま、多分デスクは、あの、おそらく各々あると思うんですけど、基本的に。その、デスクの上に、あの、小さいクッションみたいなものはい、...を持って行って、えっと、そこに、あの、うつ伏せになる形で、あの、そうです。あの、お昼寝するようにしてますね。
うん、はい。 うーん。 はい。 ああ、はあはあ。 え、てことはそのクッション、ちょっとお昼寝用な、なんか顔のところに穴が開いてたりするんですか？形的に。
ああ、そうですね。あの、であの、おっしゃる通り、ほほんとにそんな感じのクッションになり。はいはい、そうです。
ええ！やっぱあるんすね。 え、いや、なんか、すごく気になるんですけど、あの、なんか、よだれとか出てこないししてきでできたりしないんですか？寝てる時に。
はい。 <laughs> そうですね。あまりにも、なんか、熟睡してしまうと、あの、ちょっと、あの、よだれが垂れてしまうとか、それははい。ま、多少なりともあるかもしれないんですけど、その、あの、先ほどお話しした通り、その、15分から20分っていうところが結構肝で、あの、そこはい。そこがちょうどその熟睡に行かないギリギリのラインなんですよね、はい。
あ、ですよね。ですよね。 はい。 うーん。 なるほど。 うーん、ふん。なるえってことは、タイマーつけてらっしゃるってことですか？寝る時に。
そうですね、あの、バイブで、その、腕時計、その、スマートウォッチではい、あの、音が鳴らなくても、その、目覚めることができるようにしてますね。
ああ、はい。 わ、すえってことはですよ、それだけね、しっかり睡あの、睡眠っていうかお昼寝されてるってことは、結構、その、午前中の時点で楽しみになってくるんす？「あ、お昼寝できる」って。
はい。うん、ふん。 あ、そうですね。なんか、その、やっぱ午前中を、ちょっと仕事を頑張る、なんか、モチベーションというかうん。はい。そうですね。あの、ですし、あの、仕事、ま、そのおかげもあってか、あの、午前中でも、あの、ほどほどに結構頑張っていいんだなって思うようになりましたね。
うへ。 はい。ええ、なんか、なりそうですもんね。 はい。 ああ、そっか、後に回復できるって分かってるから、頑張ってもいいんだ、みたいなもう、結構頑張っていいんだ、みたいな。
そうです。はい。 うんうん。そうですね。はい。
ええ、え、で、やはりそれでお昼寝とってパッて目が覚めるとすっきりした気持ちになってるこですか？
そうですね、あのお昼寝覚めるとあのすっきりしてます。
わ、で、また午後も頑張ろうという気になれるってことですね。
そうです、はい。
いや、すごいっすね、そう考えたらやはり、お昼寝は、ん、続けていきたい、大事ななんか習慣みたいな感じなんですね、今は。
そうですね、やっぱりあの続けていきたいですね、自分の、はい、あのパフォーマンスにつながってるなっていう風に感じます。
おお。 ああ、え、逆にその睡眠のその効果は体感されてるじゃないですか。ちょ、夜の方の睡眠も結構気遣いたいまではいかなかったですか？
はい。 はいはい。 ああ、そうですね、なんか夜の睡眠の方は、その、ま、意外とその安定しているというか、はい、意外とそのそうですね、夜の睡眠は、ま、それこそあのお昼寝をするようになってもする前からも、割と安定はしてたんはい、ですよ、はいはい。
うーん。 あ、そうなんすね。 あ、じゃあ、え、どえっとお昼寝する前は、おお昼に眠気自体を感じてたんですか？
うん。 眠気は感じてましたね、なんか、はい、どうしてもそのやっぱりえっと、1日の疲れを夜の睡眠でとるじゃないですか。で、えっと、それで、ま、朝あの、ま、すっきり割としてて、で、仕事自体はあの始めるんですけど、やっぱりその仕事の負荷みたいなところが、はい、はい、なかなか、そうですね、大きいのか、あの、そこで結構その1日、あの、ま、普通の会社員ですと8時間ですね、私もそうだったんですけど、あの、っていうところを、あの、頑張ってすずっと集中力を持たせて仕事がっていうのが、はい、難しくて。
ああ、なるほど。 はい。 ああ、ほうほうほう。 すごいですね、そう考えるとね。午前中の。 うん。 ええ、はは。え、結構周りにも会社の周りにもいらっしゃいます？お昼寝取られている方。
いや、全然いないですね。はい。
ああ、あ、そこに、なんか、へなんですか、初めてに初めて昼寝取る人になる抵抗はなかった感じですか？
はい。 そうですね、抵抗はなくて、で、あのなんだったらもうその、例えば会社のあの、その、予定を入れるカレンダーみたいなものをそれぞれ、はい、今は、はい、色々あると思うんですけど、例えばそのグーグルのカレンダーとか、なんかそういうものにもあの、時間そこに入れちゃってて。<chuckles>
はい。 は、あ、はい。 うん、ふんふん。 うえ、あ、もう、ちょちょっと周りの人にもちょっと伝えるという意味でも。
はい、あのそうですね、あの例えばその上司とか、あとは同僚にも、あのもうこの時間はあのお昼寝をしてるので、はい、ちょっとあの、話しかけないで欲しいではないですけど、ちょっとお昼寝の時間ですよっていう風にあのしていて、はい。
はい。 あ、やうーん。 ああ。 いいですね、だってそれ伝えることによって周りの理解も得やすかったみたいな感じですか？
うん。 そうですね、あの伝えることで周りの理解も得やすいですし、あとは、何でしょう、その、ま、そうですね、尊重していただけているなというか。はい、あの、はい、そこであの何でしょう、仕事のパフォーマンスがやっぱり良くなったっていうのは、あの結構その、はい、周りの方々もあの理解されている部分なので。
うん。 ああ、はは。 あ、そうすよね、確かに。 お、ちょっと結構肯定的にその昼寝取ってることに対して、見てくれてるみたいな。
はい。 はい。そうですね、肯定的に、はい、あの取ってもらえてますね。
いや、すごいっすね。なんかね、なかなかね、日本の企業でね、見かけない習慣でもあるとは思うんですけど、で、そこで上司の方だって周りの方、理解してくれてるのはね、気持ちよくまさにお昼寝できますもんね。
はい。うん。 はいはい。 うん。 そうですね、本当に気持ちよくあのリフレッシュ、はい、あのストレス対策というか、はい、あのお昼寝させてもらってますね。
いやあ。 えっ。いや、確かに、これ結構多くの人になんかすごいいいアドバイス、習慣になりそうなんすけど、始めるこれから始めてみたい、あの、い会社で昼寝とるようにやってみたいって思う人には、どんな助言をあげますか？
うんうん。 はい。 はい。 そうですね。あの、それで言いますと、あの、これ多分誰もがあの考えることだと思うんですけど、あの、お昼寝からまず目覚められるのか。<chuckles>
うん。 はい。 確かに、はい、確かに。
はい、そうですよね。あの、思われると思うんですけど。はい。あの、で、15分から20分の睡眠って先ほどお話ししたじゃないですか。で、その睡眠を取る前にちょっとカフェインをあの、飲むんです入れるんですよ。はい。で、そうすると、あのちょうどその15分から20分っていうところの、あの目覚めのタイミングで、およそそのカフェインが効いてきて、はい。なので目覚めもあの、割と良くなる ところあります。
いや、確かにそうだな。 はい。 はい。 はあ、すごい、はい。 ああ。 すご。 ええ！あ、ほんと計算して飲まれてるんすね。そう、カフェイン入ってるいん飲み物を。
はい。 はい、そうです。
え、具体的に、な何飲まれてるんすか？
えっと、そうですね、私は、あの、ブラックコーヒーだったり、あとははい、あの、濃い、今、あの、ちょっと普通のものより、あの、濃ゆい味の濃いお茶が売ってるはい。そうですね、あの、そういうものを、あの、飲んでますね。
すげえ。 ああ、ありますね。 えっ、てことは、持参されて、それとも会社の自販機だったりってことですか？その
うん。 ああ、大体そうですね、持参してることが多いですかね。まあ、はい。まあ、そうですね、あの、どちらもあの、コンビニに売ってたりもすると思うので、はい。あとは、まあ、コーヒーを入れる習慣がある方は、まあ自宅で、コーヒー入れてきてもはい、いいのかなとはい、そうですね。
ああ、そっか。 ああ、はあはあはあ、確かに。 あ、確かに。あ、それいいかもしれないですね、確かに。すっごいですね。ほんとになんかそのまさにお昼のお昼寝に向けて、かなり、もう、事前に準備して、ね、周りの理解もちゃんと得られてるから、それは確かに、なんか、楽しみになるぐらいね、ワクワクしますね、それ考えるとね。
はい。 うん、ふん。 はい。 はい。 そうですね、ほんとに、あの、なんだろう、ほほんとに頭があのクリアになって、で、はい。あの、結構スッキリするんですよ。うん。
うーん。 ああ。もう、体感されているわけですね、良さをもう。
はい。あの、ほんとに、あの、それこそ、あの、サウナの整いみたいな感じで、はい。
ああ。ああ、なるほど。
はい。あの、結構ほんとに頭すっきりして、えっと、クリアになって、で、はの、午後からも、また、その仕事を改めて、あの、スタートできるっていうことで、はい、すごく、あの、いいものなので、楽しみですね、はい。
うん、ほう。 ああ。 確かに。 えっ、それ、その、なんですか、その、ね、まさに頭がリフレッシュ？
はい。
一種、精神的なリフレッシュも感じて、身体的な疲労は、午前中の仕事で溜まる感じはあるんすか？
はい。 はい。 ああ、でもやっぱり多少はそうですね、溜まる感じはしますね。あの、はい、あの、だただやっぱりその、あの、デスクワークっていうこともあって、その、なんでしょうね、脳の疲労が結構、あの蓄積してるんじゃないかなと思います。はい。うんうん。
ああ、そう。 はい。 ああ、なるほど。なるそっちの方がえ、むしろ気になる感じなんですね、その午前中の仕事の後？
そうですね、やっぱり午前中、なんかその、何でしょうね、午前中に結構その頭を使うような仕事？を、あの、持ってきてるっていうこともあって。
ああ、ん。 うんうん。 あしああ、なるほど。
はい。なので、ちょっとその、やっぱり、そうですね、クリエイティブ、割とその頭を使うクリエイティブな仕事を午前中に持ってきてることで、やっぱその、なんでしょうね、脳の疲労だったりっていうところが、あのはいはい、はい。
うーん。 なるほど。じゃあ、その普段の中で考えるとやはり精神的なストレス、一種脳の疲労ってのが、より、う実感されてるから、それのやっぱ対策として昼寝ってのは大きく活躍されているみたいな。
はい。 はい。 はい。 そうですね、あの、ま、ややっぱりその、日常的にその、業務で忙しいっていうこともあって、で、やっぱストレスが溜まるっていうことで、で、まあ、その対策として、その、お昼寝を取り入れていて、えっと、実際に、まあ、効果も実感するっていうはい。
はい。 ねえ。え、これだけ効果体感されてたら、周りの人に勧めたいとか、周りの人から「え！いいの？それ」みたいな感じで、なんか、そこでコミュニケーションが生まれてたりはしないんですか？
はい。 はい。 はい。 ああ、そうですね。でも私自身はすごい勧めてるんですけど、はい、あの、たでもなんか、そうですね、あのお昼時間もったいないみたいなことを言ってる方もいたり。はい。あとはどうなんですかね。やっぱりこれも人によるっていうところかもしれないんですけど、あの、そんな短時間のお昼寝じゃ物足りないよみたいな。<chuckles>
あっ、あ、そうなんすね、やっぱり。 ええ！ あ、そっちになるんすね。 はい。 <laughs> あっ、ええ、あ、なるほど、15、20分じゃ足りないよみたいな。
はい、方もいたりして。 はい、そうなんですよ。ただ、やっぱやってみると、その、全然この時間ではい、あの足りますし、あとは、あの、目覚めも全然あのすっきり、その、それこそカフェイン入れたら、すっきり目覚められるのにもったいないなと思いつつ、はい。
はあ。 そうですよね。 <laughs> はあ。 あ、じゃ、やはり、すす広めていきたい、勧めていきたいって気持ちはご自身の中でもあって。
そうですね。ほんとにあの仕事のパフォーマンスが、はい、あの目に見えて変わるので、そこはやっぱ勧めていきたいなとはい。
あっ、ほあ。 はい。 いや、確かに確かにその一歩さえ踏み出してくれれば、ね、体感してくれて続けようという人もね、中にはいるいらっしゃるだろうから、そこの一歩、何かね、なんか後押しできるものがあれば変わりそうですね、その社内の雰囲気自体も。
うんうん。はい。 はい。 はい。 はい。 そうなんですよね、変わるかなと。あとは、やっぱ、なんか、私は割とその、すぐスッて始められたんですけど、なんかその、うーん、なんだろう、会社で寝るのもなみたいな。
うーん。 ああ。はい。 やっぱ、そこがあれですかね。
多分そうかもしれないですね。なんか、え、ちょっと、あの、何でしょう、わかんないです。あの後ろめたさを感じる人もいるかもしれないはい、ですし、あとはあの逆にその落ち着かなくて寝れないみたいな。
ああ、なんかああ。 <laughs> ああ、なるほど。はい。 ああ、そっかしゃかそもそも、そういう雰囲気だと環境だと。
はい。 うんうん、そうですね。あのやっぱ業務をする場所っていう、この、ある種の緊張感みたいなもので、あの、なかなか眠れない方とかもいたりするのかなと思ってます。
うーん。 すごい。 あ、あ。え、どうですか？その、場合によっては、もう企業が率先して「いや、社員の皆さん、睡眠、お昼寝していきましょう」ってやってくれた方が、そう考えると多くの人に普及する可能性はあるみたいなところは感じます？
はい。うん。 はい。 はい。 いや、でも、それはすごく感じていて、あの、それこそ、がいこ外国のあのシエスタの文化が、はい、ある国なんかは、あのの企業は取り入れていると思うんですよ。はい。なのでそうですね、あの、ぜひぜひ、その、この、なんでしょう、お昼寝によるパフォーマンスの向上みたいなところ、あとはそのストレス低減っていうところを、あの、ピックアップして、あの、日本の企業でもその、勧めていって欲しいなっていうふうには思いますね。
あ、やっぱり、はい。 うん。 まさに、はい。 ああ、はい。 うん。 はい。 確かに。 いや、ほんと今日のお話聞いててね、その「いません、ちょっと取ってみたい」って思うぐらいの説得力あったので、すごく貴重なお話ありがとうございました。
うんうん。 はい。<laughs> はい。 あ、いえいえ、本当にあの簡単に取り入れられると思うので、ぜひ、やってみてください。
うん。 はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。